Ah, iya bener. Iya kan. <laughs> Tinggal ditimpa-timpa aja itu kan. Timpuk-timpukin. Mhm.
<laughs> Ketahuan banget. <chuckles> Heeh heeh. Iya, iya betul betul. Terus, eee, aku juga dulu inget banget ya, kayaknya, eee, terinspirasi kayak Kakak gitu, kan ada dulu YouTubers namanya PewDiePie tau nggak, Kak?
Heeh. Kenapa tuh, Mbak? Mhm, mhm. Iya. Oh iya, PewDiePie tahu. Heeh, kenapa dia, Mbak? Mhm mhm.
Iya, heeh, dan dia tuh suka iseng kan bikin The Sims-nya itu misal, dia kayak sengaja, eee, bikin kolam renang terus dijebak orangnya pake tembok gitu kan. Heeh. Iya, betul betul. <laughs> Heeh heeh.
<laughs> Heeh. Oh iya. Heeh. Terus nggak bisa naik kan? Favorit aku itu, Mbak. Heeh. Bia <laughs> biasanya dimasukin tuh karakter tetangga biasanya. <laughs>
Iya, betul betul. Wah, kasihan banget sih itu tapi kayak, arahnya tuh kalau misalnya orang udah bosen banget ya, main The Sims udah nggak tahu mau apa.
Aduh. Mhm mhm. Iya, biasanya kalau udah bosan bosan banget baru tuh gitu. Baru di apa, jebak-jebakin gitu ya. Banyak sih, Mbak, aku lebih suka, apa ya, tema-temanya tuh yang nggak ada tujuan biasanya. Maksudnya kayak ya bebaslah mau ke mana-mana gitu kan, namanya kita lagi di video game ya, gitu kan. Ah, aku suka tuh permainan yang begitu. Jadi nggak ada batas waktu, kita mau ke mana suka-suka kita gitu.
Heeh. Heeh. Iya iya, betul betul betul. Heeh heeh. Betul betul. Mhm mhm. Iya. Ah, betul betul. Heeh heeh. Iya. Mhm. Oh. Iya iya. Iya, betul. Betul, heeh. Dan itu kayak, eee, lebih ngisengin ya, kalau ngisengin orang-orang lain gitu, kalo di
Mmm. Jadi heeh heeh. Iya, ngisengin orang. GTA aku suka loh Mbak, GTA. <chuckles>
Heeh. Oh iya, betul betul. Eh, GTA yang terakhir kali itu apa ya? 6 ya, Kak, ya?
Iya. 5, Mbak, heeh. Ini lagi nungguin yang 6. Ini udah dari tahun berapa nungguin yang 6 belum keluar-keluar. <laughs> Lama banget!
Oh 5. Oh, udah keluar ya? Oh, oke. Berarti Kakak nih heeh, 2026 yah katanya tuh?
Mhm.